Kak, kalau momen lebaran itu kan rasanya enaknya ngumpul tuh bareng keluarga, ya? Nah, cuma kan ada tuh kayak beberapa orang yang, mmm, pergi merantau gitu ya, karena alasan pekerjaan mungkin, atau pendidikan, gitu. Nah, sehingga mu eee, pada saat momen lebaran ini adalah waktunya mereka istilahnya mudik lah, gitu ya, atau pulang kampung. Nah, kalau kamu sendiri nih, ada enggak momen mudik itu?
Benar. Heeh. Mhm. Mhm. Oke, mhm. Ada, dong. <chuckles> Kebetulan, kebetulan aku itu orang Jawa, ya, Kak, ya. Aku tuh sebenarnya kalau mudik 2 kali, Kak. Eee, jadi ganti-gantian ganti-gantian, iya. Kad eee, karena suami buka suami, eee, ora kalau dari keluarga suami, dia ada apa ya namanya, ada keluarga dari Padang, tapi jarang banget sih ke Padangnya, tapi lebih banyaknya, eee, kita pulangnya kalau mudik itu ke Jawa, gitu. Terus kalau kita tinggalnya di Jabodetabek lah, gitu. Nah, kebetulan kalau apa namanya, kalau mudik, itu kan kalau dulu pas belum punya anak gitu kan, kita, eee, enaknya biasanya pakai pesawat, karena kan deket ya, biar enggak capek lah apa, enggak capek, gitu. Karena memang nggak belu waktu itu belum ada tol sih sebenarnya, lebih tepatnya. Belum ada tol. Nah, ketika heeh. Wow, lama banget Kak, udah capek banget kalau jadi pernah kok 1 kali itu nyoba, eee, pakai mobil ya Kak, kan enggak lewat, eee, tol ya, akhirnya lewat Pantura itu loh, Kak. Itu tuh, di situ kan super duper ini ya, Kak ya, apa ya namanya, macet parah, total ya Kak ya, daerah-daerah situ, kan? Aduh duh ber sampai pernah itu 1 hari nginep Kak, di jalan, pernah itu. Iya.
Oh, oke. Mhm. Oh, kok kok 2 kali? Oh. Mhm. Oh, oke. Mhm. Mhm. Mmm. Iya iya. Oh, jadi lebih lama kalau nenem menempuh jalur darat? Oke. <chuckles> Mhm. Oh, iya. Mmm, iya iya. Wow! Tapi, kalau normalnya tuh, kalau nggak macet biasanya berapa lama nempuhnya?
Kalau lewat jala jalur biasa ya, bukan tol ya, itu tuh paling, ya paling lama 12 jam juga nyampe kok Kak, sepel 11, 12 jam, gitu. Kalau pakai ini, acara ini ya, eee, apa namanya, istirahat, dan segala macam ya, kita hitung ya, yang santai aja lah, gitu. Kalau mau yang ngebut ya 10 jam juga sampai, gitu. Nah mhm. Habis itu udah ada tol terbentuk, tol, eee, apa namanya, dari Jakarta ke Jawa, gitu kan, lebih cepet ya. Nah, itu, kita mulai pakai mobil sendiri. Karena lebih cepat Kak, paling 8 jam, 9 jam udah se udah nyampai, gitu
Heeh. Oh, oke. Mhm. Mmm, oke. Iya iya. Mhm. Mmm, oke. Oh, jadi tolnya itu, eee, langsung ya? Eee, maksudnya jadi nggak nggak perlu keluar-keluar lagi, bener-bener langsung 1 kali aja, gitu ya?
Heeh, 1 kali aja. Pe tolnya langsung masuk ke di kita Kak, selesainya tol itu kan di mana sih, Semarang ya kalau enggak salah, Semarang itu loh, Kak. Terus nanti habis Semarang, Magelang itu kan udah jalan biasa ya, udah enggak ada tol ya. Paling di situ. Kan kalau sem Semarang, misalnya Semarang ke Jogja kan cepet ya, enggak terlalu jauh ya Kak ya, kayak gitu. Apalagi enggak enggak enggak, apa, enggak macet lah, kalau di daerah situ kan, nggak macet, kayak gitu.
Oh, iya iya. Mmm. Iya. Mmm, oke oke. Oh, iya